Hey, sage mal, also ich habe 'n Problem, dass mir immer mehr quasi auffällt, sage ich mal, und mich immer so 'n bissel belastet und auch zeitlich einschränkt. Und zwar, ähm, ich mache es mal ganz kurz, ich tue mich 'n bisschen schwer nein zu sagen, also damit du dir 'n bisschen besser was drunter vorstellen kannst. Wenn mich jetzt, ähm, ja, Freunde fragen, ob ich irgendwas mit denen unternehmen will, zum Beispiel Kino. Und ich habe den Film vielleicht schon gesehen oder er interessiert mich gar nicht, oder ich habe vielleicht, äh, an dem Tag nicht so viel Zeit oder Lust, dann, ja, sage ich dann meistens trotzdem zu, weil ich dann befürchte, dass sie mich irgendwie das nächste Mal nicht mehr einladen, wenn ich da absage, ähm, ja, und das äußert sich halt dann darin, dass ich dann weniger Zeit für mich habe. Oft, äh, passiert das auch, dass ich bei 2 Sachen gleichzeitig zusage, weil ich halt, na ja, irgendwie doch es allen recht machen will, und dann irgendwie zwischen den 2, na ja, Verabredungen jonglieren muss und 'nen Kompromiss finden muss, wo ich hingehe, wem ich absage oder, ähm, ja, gehe ich zu der Party 5 Stunden später, weil ich davor noch mit wem anders ausgemacht habe oder gehe ich eher also ich glaube, du verstehst meine Problematik. Also ich tue mich einfach so 'n bisschen schwer, ja, wenn Leute auf mich zukommen, was von mir wollen, da das abzulehnen. Und jetzt dachte ich, ich frage dich mal, ob du da vielleicht 'n paar hilfreiche Ratschläge hast, wie ich das so 'n bisschen, ja, besser hinkriege, damit ich auch m mehr Zeit für mich habe.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Uh. Ja. Okay, mhm. Ich verstehe das, ja. Jeden Fall. Also an 1. Stelle. Das ist doch schön, dass du viele Freunde hast, die dich zu vielen schönen Erlebnissen mit dabei haben wollen und einladen. Aber, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das belastend ist, wenn du halt immer das Bedürfnis hast, ja zu sagen. Ähm, war das schon immer so, oder hat sich das irgendwann im Laufe deines Lebens verändert diese Richtung?
Ja, also das war schon immer so. Das 1., was mir dazu einfällt, ist damals im Kindergarten, da gab's so 'n Theater und da war ich eigentlich gar nicht eingeplant, aber irgendwie ist da 'ne Rolle ähm ja, äh, ähm, der, wo die spielen sollte, wurde krank, oder hatte dann keine Lust mehr. Auf jeden Fall ist der ausgefallen und dann, na ja, wu m ist von der Kindergartenleitung quasi an an mich herangetragen worden, ob ich nicht Lust hätte und ich hatte eigentlich gar keine Lust. Also Theater war ja, also s anschauen schon, aber selber mitspielen waren eigentlich noch nie sowas, wo ich sage: „Oh, das muss ich unbedingt mal ims Lebenslauf haben.“ Aber es war halt dann auch dann habe ich halt auch nicht nein gesagt und das ja, du musst ja viel Text lernen, oft zu den Proben gehen. Das hat dann halt schon 1/2 Jahr lang, ja, sehr viel meiner Zeit damals gefressen, selbst im Kindergarten schon, äh, habe ich dann gemerkt: „Hoppla, jetzt kann ich nicht mehr so viel spielen, wie ich das eigentlich wollte.“ <chuckles> Ja, und das ist so das 1. Beispiel, was mir da dazu einfällt. Also, es scheint so bisschen nach meiner Persönlichkeit verankert zu sein, weil als Kind machst dir ja auch nicht so viele Gedanken drüber.
Ja. <chuckles> Ja, ja, ja. Mhm. <giggles> Ja. Nicht so viele Gedanken drüber, genau. Das heißt, es sind nicht nur Freunde, sondern auch irgendwie jetzt zum Beispiel dann die Schule, die dir etwas abverlangt hat, oder der Kindergarten. Und du hast dann einfach intuitiv auch direkt ja gesagt. Das heißt, es ist ja schon so 'n Teil deiner Persönlichkeit, wie du schon gesagt hast, weil das auch, äh, im Kindesalter schon in dir ausgeprägt war. Aber du hast ja gesagt, dass dich das schon so 'n bisschen belastet, weil du, äh, auch gerne mehr 'n bisschen Zeit für dich hättest beziehungsweise dich wieder mehr in den Mittelpunkt, ähm, stellen möchtest. Ist das korrekt?
Ja, schon. Also, es soll auch nicht egoistisch klingen oder so. Ich mache ja gerne was mit Leu äh, Freunden und helfe auch mal, wenn Not am Mann ist, sage ich mal. Ja, aber es kommt halt dann, hm, j m so die Sachen, die man selber machen will, mal 'n Buch lesen oder sowas oder einfach mal 'n Tag zu Hause und und sich auskurieren oder so von, ja, Arbeit, äh, das kommt halt dann bisschen zu kurz, weil eigentlich, ähm, na ja, wenn man so 'n bisschen größeren Freundeskreis hat, gibt's ja immer wen, der einen fragt, ob man da ob man irgendwie Zeit hat, um was zu unternehmen, hm.
Mhm. Ja. Mhm, mhm. Natürlich, ja. Ah, hm, ah. Ne, hm, klar. Und, äh, hast du dir vielleicht schon mal Gedanken darüber gemacht, wo dran das genau liegt? Also, liegt das nur daran, dass du dir denkst: „Dass die dich in Zukunft einfach nicht mehr einladen werden, wenn du jetzt mehrmals nein sagst“? Oder hat das vielleicht auch andere Gründe?
Ja, ich möcht's halt auch allen recht machen, weißt du, also, ist immer <chuckles> vielleicht gar nicht so 'ne gute Eigenschaft, aber ich denke mir halt, die haben mich ja auch gern um sich und die fragen mich ja auch nicht ohne Grund und dann will ich halt eigentlich auch nicht ablehnen. Ich bin auch gern da. Und wenn mich jemand um was bittet, zum Beispiel, ja, 'n Umzug oder so zu helfen, dann denke ich mir ja auch: „Okay, so eine Hand wäscht die andere mäßig“, wenn ich mal was brauche, dann will ich ja auch, dass die halt nicht sagen: "Nö, kein Bock" so und deswegen. Ja, es ist eigentlich bei mir so intuitiv, wenn jemand mit mir zum also, zu mir kommt, äh, weil er 'n Problem hat oder sowas bin ich auch immer schon bereit, da irgendwie zu helfen, oder ich versuch's zumindest. Und d da stellt sich bei mir halt meistens dann die Frage gar nicht, da da sage ich halt dann schon „ja“, immer, auch wenn ich gerade eigentlich, äh, schon andere Dinge quasi, äh, im im Kopf habe oder oder zu tun habe.
Mhm. Mhm. Ja, ja. Natürlich, ja. Mhm, mhm. Ja. Ja, gut, ähm, wenn jetzt ein jemand zum Beispiel fragt, ob du Umzug hilfst oder so. Das ist ja schon sehr löblich, dass du dann sagst: "Ja, da mache ich auf jeden Fall mit" so, weil die Leute fragen ja auch nicht ohne Grund. Ich denke, wenn sie auch alleine klarkommen würden, würden sie auch gar nicht fragen. Aber da hast du schon recht. Das ist, ähm, in jeder Beziehung eigentlich, ob es jetzt Freundschaften sind oder Kollegen auf der Arbeit oder halt Familie Es ist halt so 'n gegenseitiges Geben und Nehmen. Aber wie so alles im Leben muss es auch 'n bisschen im Gleichgewicht sein. Das heißt, du kannst ja vielleicht einfach versuchen, für dich, ähm, so 'n bisschen zu erarbeiten, wann kannst du denn auch mal nein sagen? Wenn du zum Beispiel, f wie du schon das Beispiel gesagt hast mit Kino oder so, oder 'n Film, den du schon gesehen hast oder gar keine Lust drauf hast, weil das überhaupt nicht dein Genre ist. Da könntest du ja schon ganz höflich und nett einfach sagen, dass dir der Film nicht so gut gefällt, oder das es nicht unbedingt deinen Interessen entspricht. Aber dass du in Zukunft auf jeden Fall dabei bist, so, mhm. Vielleicht ein anderes Mal gerne, aber nicht bei diesem Film. Hast du schon versucht, so, ähm, dich dabei zu erwischen, wie du so mit kleinen höflichen Absagen rumhantierst und die Leute so 'n bisschen einfach nur zeigst, wer du bist. Weil wenn man immer ja sagt zu anderen, dann erfüllt man immer nur die Erwartungen von den anderen. Aber du bist dann nicht wirklich du. Und du erfüllst dann nicht deine Erwartungen an dich selbst, so verstehst du?
Mhm. Mhm. Ja, also tatsächlich, äh, so habe ich das noch nie gemacht. Also ich habe den noch nie erklärt: „Okay, ich habe keine Lust oder ich habe den Film gesehen“ und so, weil ich mir immer so denke: „Okay, ja, das sind halt, ja, vielleicht keine richtigen Gründe eigentlich.“ Äh, ich habe da so die Befürchtung, dass sie halt dann sagen: „Ja, heule nicht rum, komme jetzt einfach mit“ und so. Und, äh, wo ich mich wo ich mich dann so bisschen erwische, sind halt dann so, ja, ich sage mal Notlügen, weißt du, dann sage ich halt: „Ah ne, ich habe mit meinen Eltern schon was zum Kaffeetrinken ausgemacht“ oder sowas, obwohl ich eigentlich gar nix vorhabe. Weil ich mir halt denke: „Okay, dann das ist halt so die bessere Variante“, weil dann, ähm, gibt's halt diese Au Ausrede von denen nicht, die dass sie sagen: „Ja, komm doch einfach trotzdem mit so, auch wenn du ihn schon gesehen hast, ist doch egal, mach was mit uns“, so weißt du, weil dann ist ist klar: „Okay, der hat schon was vor“ und dann hat sich die Sache dann auch erledigt, weißt du.
Mhm. Oh nein. <chuckles> Mhm. <chuckles> Ja. Mm. Mhm, mhm. Aber das heißt, du gehst auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Selbst wenn das eine weiße Lüge ist. Und es ist aber dennoch höflich. Ich meine, sie wissen ja nicht, dass du nicht mit deinen Eltern zum Kaffee gehst, aber es ist auf jeden Fall gut geregelt, weil, wie du schon gesagt hast, könnten ja sagen: „Hey, komm doch trotzdem mit.“ Vielleicht haben hast du einfach Freunde, die dich wirklich, wirklich gerne um sich herum haben. Und deswegen wollen sie dich immer dabei haben. Das ist eigentlich ja auch was Positives. <chuckles>
Ja, voll und ich mag die auch total gern, aber manchmal passt's halt dann einfach wirklich nicht. Und ich weiß auch nicht, warum ich mir da so 'n Kopf mache. Ich meine, die sagen ja auch mal ab und sagen: „Oh, keine Ahnung, ich war gestern bis 2:00 weg und, äh, mir geht's heute nicht so gut, ich bleibe daheim“ so und ich frage da ja auch nicht nach, aber ich weiß nicht, wenn es dann irgendwie zu meiner Personalie kommt, habe ich dann immer irgendwie das Gefühl, ich müsste da trotz zu allem Ja und Am A Amen sagen, so. <chuckles>
Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Mhm. Eigentlich ist es wirklich 'ne sehr schöne Eigenschaft, weil du möchtest für die Leute da sein. Und, ähm, du möchtest ihnen helfen und wie du auch schon richtig erkannt hast man dadurch baut man ja auch Freundschaften auf, indem man mit den Leuten was macht. Man ist ja nicht, äh, automatisch mit jemandem befreundet, ohne irgendwelche Erfahrungen mit dieser Person zu haben. Oder, ähm, Zeit in sie zu investieren. Das ist ja irgendwie seltener der Fall. Deswegen, eigentlich ist es ja schon richtig, auch was mit deinen Freunden zu machen und auch mal vielleicht mitzukommen, einfach nur so, um das Kollektiv so 'n bisschen zu stärken. Einfach so: „Wenn die das möchten, okay, mache ich mal mit.“ Im Endeffekt werden sie dann irgendwann auch mal was machen, was du vielleicht machen möchtest, ne, schon wieder Geben und Nehmen. Aber dass du vielleicht halt einfach wie gesagt, wenn du merkst, dass wirklich so komplett gegen deine Persönlichkeit geht oder du gar keine Lust hast, oder halt auch einfach so. Manchmal, da gibt's gar keinen bestimmten Grund, warum man nicht dabei sein möchte, dass du halt versuchst, einfach mehr auf dein Bauchgefühl zu hören und ihm auch mehr Raum zu geben. So weil so wie die anderen mal nein sagen können, so darfst du das natürlich auch. Und du musst dir dann halt einfach 'n bisschen treu bleiben, weil, wie gesagt, immer den Erwartungen der anderen gerecht zu werden, ist zwar schön, aber wenn man so am Ende seines Lebens auf das zurückblickt, dann denkt man sich: „Okay, ich habe immer das gemacht, was die wollten, aber was wollte ich eigentlich? Was war mein Bedürfnis? Und was hätte ich am liebsten gemacht?“ Und dann wäre das doch schön, auf das zurückblicken zu können und zu sagen: „Hm, ich habe auch das gemacht was ich wollte.“ <chuckles>
Mhm. Ja, verstehe ich total. Du meinst, dass ich's halt am Ende nicht bereue, ne, wenn ich dann eigentlich nur so für die anderen gelebt habe und selber gar nicht. Meinst du, ähm, ich sollte mal das Gespräch suchen mit meinen Freunden und wenn ja, hast du da vielleicht, na ja, 1, 2 Tipps für die Herangehensweisen quasi, wie ich das mal ansprechen könnte?
Genau. Ja. Äh, meinst du ein bestimmtes Thema? Also irgendwie 'n bestimmten Zusammenhang bestimmten Kontext?
Ja, äh, m mal angenommen, die laden mich wieder zu was ein, und ich habe da mal wirklich gar keine Lust, und und und statt ja zu sagen, meinst du, ich sollte mal quasi einfach so <chuckles> ich sage, wie man so schön sagt: „Die Karten auf den Tisch legen“ und sagen: „Leute, ich sage oft zu, aber gar nicht heute.“ Also sol meinst du, ich soll mal das Gespräch suchen und denen das so 'n bisschen erklären?
Mhm. Ja. Mhm. Ich würde vielleicht gar nicht sagen: „Ja, ich, äh ich sage ja immer ja, wenn ihr was machen wollt oder so“, weil vielleicht könnten die sich dadurch so 'n bisschen angegriffen fühlen sich denken: „Hä, wo kommt das denn jetzt her? Du hast doch vorher nix gesagt. Es war doch vorher immer alles in Ordnung.“ So nach dem Motto, dass du die ganze Zeit unzufrieden warst, aber das verschwiegen hast oder so, weil ich glaube, so gravierend ist es ja noch nicht und ihr kommt ja alles super klar an sich. Das heißt, wenn sie dich einladen und du einfach merkst: „Boah, ne, keine Lust“, dann sei ganz ehrlich und offen mit deinen Gefühlen. Weil wenn das deine echten Freunde sind, dann werden dir das nicht übel nehmen. Und Leute, die dir das übel nehmen werden. Das sind keine echten Freunde.
Mhm. Ja, da hast du natürlich, äh, vollkommen recht. <chuckles>
Hast du halt Genau, einfach ganz ehrlich, seine Gefühle zu äußern. Einfach: „Boah, ne, heute habe ich gar keine Lust. Ich weiß nicht genau, wodran das liegt, aber ich will mich heute einfach nur erholen. Sorry, <giggles> ich liege im Bett, ich gucke Netflix.“ So was auch immer. Und die werden das auch nicht übel nehmen. A je ehrlicher du bist, umso mehr kristallisiert sich auch heraus, wer deine wahren Freunde sind. Denn wenn man immer, wie gesagt mit den anderen mitzieht, dann ist das schön. Aber erst, wenn die Situation echt wird und wenn die Wahrheit, äh, an den Tag kommt erst dann, ähm, sieben sich so die richtigen Leute aus. Das heißt, ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall einfach offen deine Gefühle sagen. Und die Richtigen werden bei dir bleiben und dir überhaupt nichts Negatives dazu sagen können. Ja.
<laughs> Mhm. Mhm ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also, ich muss das mal wirklich, äh, angehen, weil so kann's ja 'n bisschen nicht weitergehen, dass ich mich da immer selber zurückstelle. Ja, ich werde dann einfach mal versuchen, meinen Schatten zu springen, wie man so schön sagt und dann ist es ja auch 'n bisschen unangenehm, ehrlich gesagt, für mich dann das zu tun, weil ne, ich habe da immer das Bedürfnis, ja zu sagen und 'n schlechtes Gewissen, wenn ich da mal absage. Aber ja, gut, dann nehme ich
Ja. Ja. Ja. Fang klein an, fang ganz klein an. <chuckles> Ja.
Genau, dann nehme ich an dann muss ich einfach einmal durch und dann werde ich das auf jeden Fall, äh, bei der nächsten Gelegenheit mal machen und, äh, für den Moment danke ich dir mal auf jeden Fall, dass du dir hier meine Probleme so bereitwillig angehört hast und dass du mir da so mit Rat und Tat zur Seite gestanden bist. Und ich werde dich da mal auf dem Laufen halten, ob sich, ja, das bei mir so 'n bisschen gebessert hat. Also an der Stelle schon mal vielen Dank.
Ja. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich drücke dir ganz doll die Daumen. <chuckles>
Dankeschön. <chuckles>
<chuckles>